الشخص ده كان أنا باعزُّه جدًا، كنت.
آه. حلو، <laughs> كنت.
آآ يعني أ أب ولد أطيب مخاليق الله، بس طبعًا يعني يعني بُصّي، أنا كان عندي ساعتها شركة، وصاحبي دوّة لمّا كانوا بييجوا يعدّوا عليّا بينزل يشتري لنا أكل و بس يعني الموضوع أبسط من كده يعني، هو كان بيقول لي يا باشمهدس، فلما نزلت اتَّصل بيّا في مكان هو قاعد هنا وقال لي: "تعالَ عندي أنا عندي بيت وممكن تأجّر من عندي أوضة وفي شُغل." كنت لسّه نازل وفعلًا ده اللي حصل. أنا فوجئت بيه أول ما ورّاني البيت، بعد ما ورّاني الأوضة دي والأوضة دي، "ها، بيتي والّا بيتك اللي في مصر؟" <tsk> أنا استغربت أوي من السؤال وبصّيت له كده قُلت له: "لأ، بُص"
آه. تمام. إمم. تمام. حلو. حلو جدًا، ماشي. إمم. <gasps> يا نهار أبيض على الكلمة!
"أنا أي حاجة عندي أحسن حاجة في الدنيا لغاية ما أجيب الأحسن." قام رَد عليّا قال لي إيه: "آآ أنت بتقول كده بس." بعد كده في مّرة داخل بيقول لي: "يلا." يلا!
آه.
فباقول له: "إيه يلا دي؟ ده أنا أكبر منّك في السِن حتّى يعني عيب." "يا عم هنا ما فيش ألقاب بقى وبتاع و" قُلت له: "لأ، لو سمحت ما تقولهاش تاني."
لأ، لأ، لأ، ده ده إيه ده؟! آه. لأ، ده أنت تعيش عيشة أهلك يا باشا هنا أقص أُقَف هنا.
بُصّي لأ ده أنا عايز أقول لِك يعني باختصارًا أنا بالضبط قعدت عنده 25 يوم كنت مِدّي له إيجار الشهر ومشيت قبلها. بس وأنا ماشي يعني آخِر آخِر حاجة آآ كان بيقول كلمة مش لذيذة خ آآ ب آه طَفَح، بيقول لي: "أنت طفحت والّا لسّه؟"
إمم. آه. إمم.
أنا يعني دي كانت اللي هي
ده هو كان قاصد إن هو يكفّرك أصلًا وكان قاصد إن هو يعكنن عليك على فكرة، ده م ده مريض.
خالص، خالص هو هيتجنّن عايز ياخد الفلوس، بس هو كان في مصر أنا ما كنتش أعرف إن هو الطيب ده من جوّاه كان بيغلي. من جوّاه ما كانش طايقنا. عنده نَقْص كبير أوي.
يا بُص، هو دايمًا يقول لك كده العين بتكره تشوف اللي أحسن منها، هم دُول كده.
لأ، هو لمّا جِه هنا أنا هو أقدم منّي بقى، هو وعلى فكرة يعني أنا ما عنديش مشاكل عادي خالص إن إحنا نتعامل كإنّنا أصحاب آآ بس فوجئت بيه هو لا، لا، لأ، ده هو عايز يوصّلني لمرحلة إن أنا أكِنّي صبي عنده.
إمم. إمم. أيوه، أيوه.
فأنا فاكر اليوم ده لأ، أنا يعني أنا almost خلّيته يعيّط، يعني أنا قُلت له فكّرته بنَفْسه وقُلت له: "أنت فاكر لمّا عرفتك" آه، "لأ، فاكر لمّا عرفتك وكنت بتخبّط على البيبان وبيهزّقوك وجيت تشتكي لي ودّيتك تشتغل." آآ "واحترم نفسك ما تكلمنيش كده." قُلت له: "أنا أحترم نَفْسي! يا ابني أنا أساسًا محترم، أنت ما تعرفش حاجة عن الكلمة دي عشان تقولها." على فكرة وأنا باقول الكلام ده كنت بالِم حاجتي ومش عارف أنا رايح فين.
لأ، ده ده شخصية زي دي بصراحة شخصية حقيرة أوي. يا نهار أبيض! إمم. صحيح. إمم.

بالضبط، فاللي أنا وصلت له هنا إيه اللي بيحصل، ليه المصريين وِحشين أو كلّ الجنسيّات وِحشة مع بعضها، إحنا آآ في مصر ك يعني أنا أنا مثلًا عايش في شُبرا، أنا اللي باتعامل معاهم آآ نَفْس المستوى بتاعي، آآ نَفْس التعليم بتاعي، ما فيش مشكلة، لكن أنتِ بييجي هنا ناس آمم، للأسف يعني اللي كان جعان أوي في مصر، بييجي هنا حاطط نَفْسه في حَرب مع أي مصري، أنا أحسن منّك، آه، أنت كان عندك عربية، آه، أنت مؤهل عالي آه، لأ، أنا أحسن منّك هنا، فهمتي اللي أنا أقصده؟ فأنتِ ما بتشوفيش الناس دي، وأكتر أنا في واحد كان صاحبي عنده شركة آآ أنا جبت له واحد يشتغل عنده آآ كان يعيني م يعني مؤهل عالي جاي من المحافظة وبيشتغل إن هو بيعدّي على البيوت يبيع حاجات.
إمم. إمم. إمم. إمم. حلو. إمم. هناك أشكال وألوان. إمم. إمم. إمم، يا نهار أبيض عليها! إمم. أيوه فهمتك. إمم. حلو. إمم.

قلت لها: "إزاي يعني؟".
ما بُصي، الناس دي بيبقى عندها نفسيتها فيه حاجة فيه مشاكل فيه مشاكل نفسية عندهم. بس أنتِ يمكن بالضبط. بس أنتِ يمكن حظِك مش كويس، يعني أنتِ بتقولي لي أنا أقرب صديقة ليَّ من أيام ثانوي، هي واحدة بس، لأ أنا أنا بصراحة لأ يعني أنا أنا حتى هاقول لِك ليه السبب ال الجنسيات بتبقى وحشة مع بعضها آآ في الغُربة، بس لأ لأ صدقيني هاقول لِك السبب، ده أنا أنا ما أعرفش أنتِ بقى لِك قد إيه بس أنا بقى لي آآ 18 سَنة آآ مهاجر.
آه. آه. قلت لها: "ده إحنا من بلد واحدة" قالت لي: "إيه المشكلة؟". إمم. إمم. إمم. إمم. طَب إيه السبب بقى؟ إمم. ياه! ده أنا 18 سَنة، دي المفروض قابلت أشكال وألوان. <laughs>
و آه، لأ ده أنا واتعلمت الأدب <laughs> يعني ده الأهَم حاجة آه. لأ، مش يعني ب اتعلمت الأدب اللي هو عرفت دلوقتي إزاي يعني أنتِ بت بت بتنزلي الغُربة بتلاقي فيه مصريين مش مش لذاذ، مش عايزين يعرفوكِ، صباح الخير آه صباح النور وبيمشي، مش ع ب ب دُولَة اتقرصوا كتير. فبيقول لِك لأ يعني الباب اللي ييجي لك منه الريح سده واستريح، فأنا بقيت زَي كده لغاية ما أعرَف اللي قدامي. بس الأول بالنسبة للأصدقاء لأ يعني بُصي أنا ليَّ أصدقاء كتير لدرجة إن أنا فيه 2 إحنا نعرَف بعض من قبل ما نخش المَدرسة، يعني والدتهم مُدرس مُدرسات وأنا والدتي مُدرسة، كنا بنلعب في حوش المَدرسة قبل ما نخش المَدرسة.
أيوه، اتعلم عليك، صح؟ اتعلم عليك تعليمة محترمة. إمم. صباح النور. إمم. حلو. إمم. صحيح. صحيح. حلو. إمم. إمم. حلو. إمم. ده علاقة وطيدة أوي بصراحة. <chuckles>
وصِلنا مع بعض لغاية ابتدائي واعدادي وبعد كده آآ ثانوي اتفرقنا بس بعد كده كان على اتصال على طول ولغاية دلوقتي فيه اتصال.
إمم.